Oo. Pero ikaw ba, may pagkakataon ka bang ganun, na nahihirapan kang i-prioritize yung sarili mo?
Kayan Nahihirapan ay Ay i-prioritize yung sarili in a good way naman, hindi ko siya napa-prioritize kasi hin kasi yung ano, ang inuuna ko kasi yung needs ng mga anak ko. So, kung prioritization in terms na pangangailangan ko, hindi masyado, Hindi talaga ako masyadong nabili ng mga gamit ko unless kailangang kailangan, mauuna sila. Ang priority ko sa sarili ko pagkain, pagkain kape ganyan, oo, yoon. Pero yung mga materyal na bagay hindi na muna, dun muna kung hindi mapupunta sa savings mapupunta sa mga anak ko, pagkain din nila, ganon.
Oo, eto oh. Mm, oo Mga gamit o Oo totoo yan. Kasi pag nag Pagkain, totoo. <laughs> Oo, totoo yan. Oo, oo ganun, eh, 'di ba 'pag ganun talaga may pamilya na ganon eh, nag-iiba talaga yung priority natin eh, di ba. Sabi nga, 'di ba 'di ba, ang kasabihan nga nila parang isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa anak mo. Totoo yun, oo ngayon ko nga naaano yun eh, ngayon ko palang parang na nare-realize na ay ganun pala talaga yung ganung tipo 'di ba. Mm, di ba?
Oo. Oo ano, kung dati ano Di, totoo, oo, sa kanya, totoo yun nako. Nagsi-sink in, oo, oo. Totoo yun, oo. Yung bang tipong ano, ay, kakain mo na ako dito. Dati 'di ba pwede ka pang kumain sa mall mag-isa or kasama yung friends mo. Ngayon, parang hindi ka na makakain, 'no, ang sarap ng kinakain ko tapos yung mga anak ko ganito lang kinakain, 'wag na nga, uwi na nga lang ako, i-takeout ko na lang 'to.
Oo. Hmm. Ngayon magi-guilty ka eh, magi-guilty ka. Mm. O, kaya naman o kaya naman bibili ka nalang iuuwi mo nalang para maka sabay na lang kayong kakakain, oo. <laughs>
Oo, yun nga. Oo, para sabay-sabay kayo, oo, yun. Iba talaga kapag may pamilya na lalo na sa'yo, 'di ba, nag-a-adjust ka pa kasi bago pa lang yung baby mo, maliit pa.
Totoo yan, oo. Mm. Maganda rin talaga na ano eh, 'no, na parang kahit ang dami natin ng prayoridad, di ba, na may pamilya tayo, di ba, parang ganun, naapangalagaan pa rin natin yung mental health natin. Kasi sa totoo lang ano, isa siya sa issue na hindi masyadong na na natututukan din ng gobyerno sa atin eh. Sabi ko, nung nag-aaral ako sana pala yung subject namin na 'to, nasa high school pa lang ganon, parang gawin na siyang basic na ano na subject. Oo, 'di ba parang lalo na yung mga personality di ba ang daming mga kabataan na parang nasa ano sila, identity crisis sila di nila alam yung, ano, 'di ba parang kung napag-aralan nila na parang, ah, pwede pala na eh, ganto yung pinagdadaanan ko, kung ano yung mga pwede kong gawin para ma-develop ko pa yung sarili ko, malaman ko kung ano yung talagang gusto ko. Di ba parang ganun eh, 'di ba maraming nangyayaring ganon. Sana pala 'no palawakin pa nong ano din ng gobyerno yung kaalaman pagdating sa mental health, di ba, ano, oo.
Mm. Oo naman. Totoo, oo, oo. Mhm. Oo nga eh. Lalo na ngayon. Mm. Oo, oo, oo. Mm, mm, mm. Oo. Oo. Mm. Kahit sa ano, sa edukasyon din, oo oo.

Ako siguro ano pag nagre-relax, ah, mas na more more on nakikinig ako ng music, oo 'tsaka minsan naka naka oo, naka-headset ako o kaya naman naka may speaker ako na medyo malakas na naririnig ko talaga, tapos a <laughs> Hindi naman, o minsan nga sinasanay ko na siya sa malalakas na music, eh, para kako white noise din, eh, oo, ayan. Kahit nga minsan tulog siya si sinasabayan ko ng kanta, para ano, eh, alam mo 'yun nasasanay siya na ano. <laughs> Oo ganun gina mm.
Oo. Music. So, 'yung music ang stress reliever. Oo, oh. Malakas. Baka naman nabubulabog 'yung anak mo dun? Oo, na-try, oo, totoo naman yun. Mas maganda yun. Mas maganda kasi kapag nasanay 'yung anak mo sa ma matahimik ta's biglang umingay mahihirapan ka magpatulog, kaya mas okey 'yun.
Oo, totoo. Mhm, mm, kaya nga, eh. Kaya sinasanay ko rin siya na 'pag sa araw nagpapatugtog ako ng music 'yan palagi, iba-ibang klase hindi lang puro pambata kasi parang feeling ko naman hindi pa naman niya appreciate 'yung mga gano'n, baby pa naman siya. Mm, naririnig niya na 'yun, oo. Eh, pero palagi ko siyang kinakantahan kaya siguro ewan ko lang baka naririndi na siya sa'kin. <laughs> Oo, mga gano'n, ikaw ba? Mm.
Oo. Mm, mm. M ah. Oo, oo. Pero naririnig niya na 'yun. Oo. Ah, hindi naman siguro. Oo, pero ako ang ano, ang stress reliever ko kape.
Mhm, oo isa rin 'yan talaga. <chuckles> Nakakailang kape ka ba sa isang araw? Hmm, isa lang.
Oo kape, na 1 lang naman, hindi ko na kakayanin kapag 2 kapag dumalawa ako baka, ah, 24 hours akong gising tapos kinakabog-kabog 'yung dibdib ko, so 1 lang, hindi puwedeng
Mm. Oo. <chuckles> Ako dati nakakaano ako, eh, nakakalima ,eh. <chuckles> Mm.
Ay grabe ang dami, hindi kasi puwedeng ano hindi ako magkape sa isang isang buong araw. Okey lang kahit hindi yung first thing in the morning, okey lang 'yun kahit lagpasan ng umaga basta within the day kailangan makapag-kape ako, kahit hot coffee 'yan or iced coffee, good 'yan, basta kape. Oo, 'yun 'yung stress reliever ko, bukod sa katulad mo rin ng nag-mu-music, eh, 'yun 'yong pinakauna. So kapag na stress, "Tara kape tayo." Kapag medyo nakaluwag-luwag, "Tara dun tayo sa ano, 'yung mag 'yung may kasamang cake, 'yun, 'yung medyo kilalang brand gano'n, kilalang store doon." Oo medyo nakaluwag-luwag.
Mm. Mm. Oo. Mm. Oo. Mm. Oo, 'di ba? Hot ano naman 'yung ano Hmm. 'Yung may Oo totoo, o kaya 'yung mga iced coffee mga ganun 'yung kailan o kaya mga frappe, 'yan. <laughs> Oh 'di ba. Mm, oo, 'di ba parang kasing ano tayo, eh, 'di ba parang simple lang naman 'yung paraan natin na parang ma-relax din tayo, minsan kami ganiyan din kami ng misis ko sabi ko nga sa kanya, "Uy puwede ka ng mag kape, ah." sabi ko. <laughs> Mm. A Ah, hindi, eh, mi minsan hin ano mahina kasi 'yung gatas niya, oo nag mi-mix kami kaya minsan, ah, more on ano na siya ngayon, ah, formula na talaga. Um, tinanggap na namin, natanggap niya na rin. <laughs> Oo kahit medyo
Yeah, oo, oo, 'yung mga frappe ganiyan. Yes, <chuckles> oo, dun kami pumupunta noon. Oo 'yun. Mm. Oo. Puwede, nag nagpapa-breastfeed ba siya? Ah. So, mix nag-mi-mix, oo. Formula. Oo, sabagay. Oo, puwedeng-puwede na mag kape.

Mm, totoo.
Sabagay kahit naman nagpapa breastfeed siya puwede siya magkape.
Mm, totoo daw, oo, puwede naman basta siyempre 'yung ano lang din once a day, gano'n, huwag naman 'yung maraming kape sa isang araw, oo.
Oo, 'di ba, puwede naman. Oo. Oo ba ba kas 'yung baby mo na magpatulog sa'yo nun. <laughs>
Oo, totoo 'yan. Ay 'yung baby ko na 'yung magpapakpak sa'kin. <laughs> Gano'n. Totoo 'yan.
Ah. <chuckles> 'Di ba, ayun. May mga oras ba na ano, nahihirapan kang i-priority 'yung sarili mo? Siyempre may anak ka 'di ba?
Hmm, oo may time din siguro lalo na ngayon na nung bagong panganak 'yung misis ko na minsan, eh, napapabayaan ko rin, minsan nakakalimutan ko ng inumin 'yung vitamins ko, laging lang pinapaalala sa akin ng misis ko, 'yung mga gano'ng tipo. Kasi parang ang dami kong inaasikaso nga sa isang araw 'di ba parang gano'n. Maglalaba, magluluto, oo maglilinis, 'yung ganiyan. Tapos, eh, sa umaga magpapaligo kami ng baby 'yung mga gano'ng tipo. Oo, kaya minsan din na ano 'yun ngayon pero siguro sa adjustment period pa kasi kami, eh, pero siguro na 'pag dumating 'yung araw na, ah, malaki-laki na siya, eh, mas magulo na siguro kami. <laughs> Oo. <laughs>
Oh. Oo. Mm. Ayon, naku. Oo, oo. Mm. Gawaing bahay pa, oo. Tama, tama. Mm. Oh, oo. Mm. Oo, medyo maliit pa kasi 'yung baby niyo. Ay naku. <chuckles> Baka sabihin mo, sana baby ka na lang ulit, 'yung maliit na maliit, 'yung hindi pumapalag kapag hinahalikan mo, 'di ba?
Oo, 'yun na 'yun. Mm. Oo. Ngayon, 'pag gumagapang na, nakakalayo na, mas bantayan na siya lalo 'di ba, oo 'yung mga gano'ng tipo.
Naku, oh. Lalo na kapag nakakalakad na 'yan, hindi mo na 'yan maaano, hahabulin mo na.
Mm, hahabol habulin mo na.